Aku sih cuma mau bilang, eee, gini sih ya. Waktu itu aku cuma dapet, eee, quotes atau ayat begini ya, "Eee, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai." Gitu. Jadi aku tuh berasa banget s perjalanan aku sekolah ini, eee, benar-benar penuh dengan air mata dan drama, gitu. Ya, tapi enggak apa-apa. <chuckles> Tapi ya enggak apa-apa, gitu, enggak apa-apa. Mudah-mudahan, eee, hasilnya baik, gitu. Seperti itu sih. Ya, jadi ya itu aja sih intinya, eee, menabur dengan air mata enggak apa-apa, nanti mungkin hasilnya dapat yang terbaik, gitu. Iya, ya <laughs> lumayan ya, lumayan aduh.
Oke. Wow. <laughs> Amin, amin. Wah. <chuckles> Oke, dalam sekali ya maknanya ya, Kak, ya. <laughs> Oke, berarti memang Tuhan masih sayang sama Kakak, diizinkan untuk menjadi lebih baik. Aduh, keren keren keren. Amin. Ada amin di sini? Ada. <laughs>
Iya, mantap amin, iya. <laughs> Amin. Amin <laughs> iya, ya ya, bener bener bener.
Oke, oke, wah makasih banyak ya, Kak, udah mau cerita tentang apa ya, bisa dibilang, ini pengalaman hidup yang berharga juga ya, Kak, ya dan pilihan hidup yang berat gitu, Kak, sebenarnya untuk dilakukan ya, tapi tidak. <laughs> Oke, kapan-kapan kita bolehlah ya ngobrol-ngobrol lagi gitu, Kak?
Mhm. Benar, benar. Lumayan. <laughs> Lumayan lumayan lumayan lumayan, iya. Maka Siap siap, makasih banget loh sudah mendengarkan kisah yang mungkin, eee, antara gimana gitu, tapi thank you banget udah dengerin sampai selesai. Semoga kita bisa cerita cerita lagi ya besok ya, yo sampai jumpa. Ya sampai jumpa.
<chuckles> <laughs> Amin amin, sama-sama, Kak, sampai jumpa.